А, слушай, хочу получить сегодня совет от тебя по такой важной теме для меня. Знаешь, последнее время особенно у меня такая информационная перегрузка, да. И в первую очередь, наверное, она, э, исходит от телефона. Ну, хотя на компьютере тоже, да. М, ну, и, кстати, и от жизни в целом тоже идёт перегрузка, да. Сейчас объясню. А, ну, во-первых, все эти уведомления, это почта. И знаешь, как будто бы совет должен быть простой, да: "Просто всё удали". Но у меня уже какое-то невероятное количество с сообщений в почте, просто, не знаю, наверное, 10 000. Там спам, который я просто не открываю, не удаляю. Да, я просто боюсь удалить что-нибудь нужное среди всего этого. Потом подписка на разные группы, а, в мессенджерах. Тоже я подписываюсь там по какому-нибудь поводу, потом забываюсь отписаться. И их накопилось просто настолько много, что я понимаю, что вот сесть и всё это удалить- это будет, ну, может быть, час, а может быть, и больше, да, и я за это даже не берусь. Вот, ну, плюс ещё вся информационная нагрузка, которая идёт от жизни, да, там: и реклама, да, и там все эти разговоры, которые есть в течение дня, вся эта информация, новости. Ну, то есть, такие обычные действия, да, вроде, которые у всех есть в жизни, но когда этого становится много, да, и это ещё смешивается вот, э, со всеми ещё электронными, да, носителями. Этого становится много. И вот знаешь, я просто иногда, м, замечаю, что ночью я могу просыпаться, да, у меня нарушился сон. В общем, я понимаю, что что-то можно с этим сделать, да, но понимаю, что там весь инвр информационный шум не отключить. Вот, но как-то хочется улучшить эту ситуацию, потому что я от неё уже подустала. Да, и буду рада вообще любым советам и предложениям на эту тему.
Понимаю. Так. Согласна. Ясно. Да, но я должна тебе сказать, что я тебя, ну, во-первых, понимаю. Вот, и разделяю, знаешь, вот твое вот это вот переживание. И конечно, я хотела бы, чтобы у тебя поменьше было, знаешь, вот этой вот, э, загруженности, но, м, н не физической загруженности, а я вижу, что для тебя важно, чтобы у тебя всё было расставлено по полочкам. Я правильно тебя понимаю?
Да. Да, конечно, вот это то, к чему я хочу прийти, чтоб был порядок, вот, да, <grunts> изнач и физически, да, там, и в телефоне, и, э, знаешь, эмоционально был порядок, потому что вот вот все эти входящие сигналы, да, они как будто бы просто вот загрязняют вообще моё поле.
Согласна. И для тебя получается й э, просто я хочу нарисовать картинку. Давай я буду рисовать картинку, а ты меня будешь останавливать, и соглашаться или не соглашаться, если я, а, не права. Хорошо?
Давай. Да.
Смотри, а, у меня с а, скл нарисовалась картинка такого, знаешь, вот, а, четко, а, а, ну, человека, который любит порядок во всём. Не только, а, в почтовом ящике там и в рассылках, но и в жизни. И для тебя важно: если у тебя а, тебя окружает всё расставленное по местам, то и в голове у тебя тоже все правильно, четко, и тебе работается, думаетс и вообще живется намного легче, и в, а, более, э, правильно и четко. У тебя нет вот этой вот загруженности, потому что всё остальное для тебя- это как, э, помехи, которые мешают тебе дальше двигаться.
Да. Да, ты знаешь, на самом деле всё так и есть. Я, знаешь, я такой вот в жизни, да, вообще минималист, и я стараюсь, чтоб действительно дома даже на поверхностях не было ничего лишнего, да. Конечно, там есть какие-то предметы, да, но, как правило, это декор, там, ну, и что-то важное. Вот. И вот особенно, да, вот внешний порядок мне очень важен. Ну, конечно, э, хорошо, когда и в шкафах порядок, да, вот, но да, чтобы вот в жизни каждый день, да, вот, кстати говоря, не было вот этого информационного шума даже дома. Да, я стараюсь вот соблюдать порядок в этом, и мне, и для моего состояния, ты правильно говоришь, очень важно, чтоб была вот эта вот структурированность, чтобы я знала, да, где что лежит. Вот это не создает тогда т какой-то хаос вообще и какой-то беспорядок в жизни, да.
Верно. Хорошо. Да. И, а, наскока я понимаю, а, ты вот вот действительно, это очень трудно, потому что загружают нас рекламой, подписками и всем остальным, но вот в таком количестве, что, если ты запускаешь даже на какое-то короткое время, потом очень трудно выбраться. Оно прямо как затягивать, как в болото какое-то.
Да, так есть. Ну, слушай, вот так случилось. Да, получается и с почтой, да и с вот этими подписками там на какие-то каналы, да. То есть я вроде иногда, знаешь, там наводила порядок, всё это вычищала, да, а потом всё это приходит снова снова и снова, и как будто бы это не остановить. Я уже в какой-то момент, да, просто отчаялась и перестала что-то удалять. Вот и просто оставила даже эти непрочитанные сообщения то в почте. Хотя они просто абсолютно не нужны. Там это какой-то спам ненужный. Да, м. Так так и происходит.
Да. Скажите, это вот качество, которое у тебя есть, ты его считаешь твоим плюсом или минусом?
Ну, м, то, что я хочу порядка, я считаю, это плюс. Вот. А то, что я не во всём его соблюдаю, это, конечно, минус.
Замечательно, я рада была это услышать на самом деле. Это действительно очень хорошее качество, вот это вот, знаешь, вот всё четко расставлять на свои места, и это, мне кажется, прям оптимизацию какую-то по жизни дает. Вот, намного быстрее, ты ходишь не в обход, грубо говоря, а по дорожке, а у тебя прямая ровная дорога, и тебе нужно видеть, а, что у тебя впереди. Это здорово, ты большая молодец в этом отношении. А то, что, как бы, накопилось, я думаю, тебя ругать абсолютно не нужно, потому что ситуации бывают разные, не всегда получается, может быть, нам сразу же отреагировать, а вот, но давай решать, а, проблему пошагово.
Да, точно. Давай.
Вот. Как ты смотришь на то, что да, а как бы, а, нажать на одну кнопку и всё удалить- это не вариант, правильно? Потому что ты боишься удалить, может быть, то, что нужное или важное. Это как бы потом это восстановить будет невозможно.
Ну да, знаешь, вот я когда тебе говорила, я подумала, что среди вот этих писем, да, как будто бы что-то может быть важное и не открытое. А сейчас я думаю: ну что там может быть такого? И может быть, действительно стоит на одну кнопку однажды нажать вообще и и удалить это всё. Вот. Пока не знаю, что было бы правильным решением, да, потому что их там слишком много. Я понимаю, что если я буду каждое, а, письмо анализировать, я просто на это могу, ну не знаю, наверное, сутки потратить, вот. А этого я не хочу, конечно.
Согласна. А, давай попробуем оптимизировать, э, например, этот процесс и, э, разделим, например, а, те подписки и рекламы, которые у тебя есть, вот просто с сразу от них избавляться. Ну, ты наверняка знаешь, что, как бы, ну, например, ты нажимаешь, э, в поиске, например, какой-то магазин, и он те сразу же выходит всё. И тебе не нужно потом, например, среди всего того, например, нужного, вот это вот, ненужная информация, по отдельности вручную ее выбирать.
Да-да. Да, конечно, да, я такой способ как раз использую, да, когда начинаю чистить, но там настолько много вот этих всех рассылок, что как будто бы, а, все вот так не убрать. Но, конечно, да, я знаю основные, которые приходят ко мне каждый день, да, от каких-то крупных, там, магазинов, да. И вот да, ты права, что надо в первую очередь вообще вот так почистить и вот эти самые частые рассы рассылки убрать.
Хорошо? А как ты смотришь на то, что, когда ты будешь, э, чистить вот таким образом, э, сразу же отписываться моментально, чтобы они же они прилетали тебе заново, потому что будешь видеть, что, например, ты щаешь но ты знаешь, что тебе этот ну, тебе это уже не нужно, и ты бы не хотела бы повторно это удалять, ну, когда когда придут уже?
Да. Верно. Конечно, да, это тоже правильная очень мысль. И вот, кстати, я ошибалась, да, когда я удаляла вот так вот, да, потом уже это всё снова начинает приходить. Или знаешь, я начинала думать: "Ну вот, а вдруг там что-нибудь полезное будет в этой рассылке, да, а я пропущу". Ну, конечно, эти рассылки открываю очень редко, поэтому если я их удалю, ничего страшного не случится. Да, и знаешь, там, про даты распродаж обычно, э, всегда понятно, что они там после Нового года происходят, там, да, или летом, например. Вот, поэтому ты права, надо вообще как-то не глядя ни на что, просто отписываться, да, когда подчищаю все письма.
Верно. Я согласна с тобой, и это, в принципе, у тебя не займет много времени, потому что ты это делаешь не вручную, а сразу же у тебя получается, ну, выходит всё именно по это по этой, э, рассылке, например. Вот, а теперь у нас, конечно, э, м, э, н н наша задача усложняется. Вот, она, конечно, сложная, потому что скопилось много, рассы с рассылками мы разобрались, уже меньше, уже легче, уже проще, но тем не менее, как бы, э, как бы много информации, которую хотелось почистить. И я понимаю, что часами сидеть за таким ненужным делом- это вообще никуда не годится, это выброшенное время просто. Я тебе предлагаю, например, а, в свободное время, какое я имею в виду свободное время? Например, если ты, а, пользуешься общественным транспортом, ты знаешь, что в это время ты не работаешь, не делаешь какой-то нужной, э, э, ты не можешь физически сделать, например, какую-то работу или же по дому, или ещё что-нибудь, а, уделять вот это вот короткое время, там, 10-15 минут, вот просто очищая, например, по кусочкам
Так. Да, супер. Да.
а, например, свою почту. Это не будет занимать у тебя отдельного времени, но тем не менее оно потихоньку потихоньку будет сокращаться. Н ты даже не заметишь, как ты, а, сделаешь работу, э, э, не в ущерб своему личному времени. Как ты смотришь на вот такой совет?
Да, слушай, на самом деле такая хорошая мысль, да. Я вот вспоминаю, что я могу доехать, например, в поезде, там, часов 5, да, из ну и как-то не хочется и в окно смотреть, да, и какими-то делами заниматься. А вот это было бы супер занятие. Вообще, н заняться подчисткой вообще всего, что давно хотелось почистить. Вот все мессенджеры и, да, и вот как раз-таки сообщения, которые, м, за которые я переживаю, да, что они могут пригодиться, а я их удалю. Вот тут можно было бы как раз внимательно посмотреть, да, что оставить, а что удалить. Да, вот это, конечно, супер мысль. И не будет вот этого ощущения, что потратила время зря, потому что вот так вот среди дня сесть и начать разбирать, и зависнуть в этом на несколько часов вообще абсолютно не хочется. Слушай, да, спасибо тебе огромное за такие замечательные советы. Вот, ты меня на самом деле вдохновила очистить вот эти десятки тысяч сообщений в почте наконец-то, да, и одним махом. Ну вот, а потом, знаешь, без ущерба для времени, да, сделать всё остальное, вот. Я уверена, что у меня это получится, вот. За это тебе спасибо, а, потому что советы действительно действенные, такие простые и исполнимые. Так что благодарю тебя от души, вот, и с удовольствием обращусь к тебе ещё.
Наверно. Согласна с тобой. А, я на самом деле была очень рада тебе помочь и буду рада, если советы действительно будут рабочими для тебя. Обращайся всегда! И удачи тебе! Пока.